なるほど、あ、素晴らしいパートナーですね。
ええ、なのでまあ、それが一つあったんだけれども、ま、他の家族だったりとか、ま、その仕事の場職場の同僚、上司とかいるじゃないですか。
はい。 うんうん。 はい。 うん。うん。
ま、やっぱ心配してるからこそ言ってくるところもあるし、ま、心配とかそこまで考えなくても言ってくる人もいますし。
うん。 そうですね、色んな方がいらっしゃると思うので、そこは、うん、はい。
はい。うん、色々振り回されるとは思うんですけど、でもやっぱり自分で情報を選んで、で、自分ができること、あとこれから学びたい、それこそノマドワーカーやるんだったら AI とか、パソコン、テクノロジーの勉強は必須ですし、英語も必要になってくるし。そういったものもちょっとずつ、じゃあこれをやっていけばいいなって、こう情報収集をしてくと、じゃあ、退職した後にこれをやっていけば、じゃあこういうことができるようになる。今からこれを始めれば、じゃあ次これができるようになるなっていうなんか、なんて言うんでしょうね、順序を立ててこう目標が立てられるようになってったんですね。
はい。 はい。 うん。 そうですね。あ、あればいいですね。 なるほど、それができますよね。どれぐらい前からこう言わないといけないんですか？国家公務員だと。なんか3月31日に退職したっていうことなんですが、いち半年ぐらい前にはもうお伝えしてたんですか？もう辞めるっていうのは。
うん。 そうですね。さんがつさんじゅういちにちにたいし はい、年明ける直前には言いましたね。
ああ、年明けちょく12月頃、よんかげつかんぐらいってことですか？うんうん。
そうですねじゅうにがつの末ぐらい、はい、そのあたりにはもう伝えました。
あ、伝えてそっからもう準備も開始されたんですか？さっき言ってたようなこううん。ああ、ななるほど。じゃあそこでしっかりと準備して自信もついてきた時っていうのもあったんですか？
いや、もう伝える前から正直やってましたね。 はい。 うんうん。